Iya, ya ya ya. Eee, dan perasaan kamu gimana? Ketika kalau itu yang terjadi misalnya ya dari misalnya, eee, kamu kan tadi bilang kamu bete kecil-kecilan. Nah apakah kamu biasanya langsung ekspresikan ke pasangan kamu pas kamu bete pas langsung kamu bisa, op mengobrol selanjutnya, apakah kamu langsung menyatakan kekesalan kamu atau gimana?
Iya. Iya, biasanya aku tuh langsung kayak, "Ih, gimana sih kok tadi gak diangkat sih?" aku langsung nyerocot gitu sih. Jadi, bukan marah tapi lebih kayak gimana ya, kayak, "Aduh gimana sih? Eee," gitulah. Intinya ngedumel sendiri gitu.
<chuckles> Iya. Ya. Iya iya pastinya iya. Dan mungkin saya juga mau tahu sedikit, Kak. Ini perbedaan ada perbedaan ini ndak sih? Perbedaan budaya? Atau perbedaan bahasa mungkin dengan pasangan atau sama?
Enggak, sih. E enggak enggak. Sama sama.
Oh, sama, cuman memang lagi di luar aja, ya ya ya, berarti ya berarti memang s bisa sangat saya pahami ya karena sama budaya otomatis tingkat ekspektasinya bisa harus lebih tinggi dong harus lebih similar ya karena sama bahasa. Kemudian tidak ada gap dalam sisi budaya mungkin, jadi hanya gap dalam sisi waktu saja mungkin ini ya. Nah saya mau tanya lagi, Kak. Pernah nggak ada perjanjian sebelum sebelum Kakak LDR 2 tahun ini, Kakak pernah nggak bersama? Nah kemudian langsung le jadinya LDR gitu loh.
Ya. Iya, betul. Mhm. Betul, Kak. Nah belum pernah, Kak. Karena memang kita dari awal memang dekat, terus begitu pacaran, pacaran terus langsung LDR gitu. Jadi, memang, <chuckles> nah, makanya kita tuh ya udah kebanyakan tuh memang LDR-nya dibanding ketemuannya.
Oh, ya. <chuckles> Oh, ya. <chuckles> Dibanding itu yang k eee oh dibanding ketemuannya, ya ya ya ya. Nah, eee, apa tapi tidak ada perbedaan usia tidak ada perbedaan bidang studi juga kan, Kak?
Iya, tidak ada. Jadi sebenarnya kita cocok lah Kak dari segi obrolan, pola pikir tuh sebenarnya kita cocok. Cuman masalahnya itu aja, mungkin aku punya ekspektasi yang terlalu tinggi nih untuk masalah video call video call ini.
Tidak. Cocok ya. Ya ya. Ya, oke. <chuckles> Ya, betul. Dan bisa jadi juga mungkin saya paham ya, bisa jadi juga ekspektasi kamu itu bukan persoalan apa, ekspektasi kamu persoalan mungkin kamu adalah orang yang disiplin gitu loh. Dan mungkin kamu memang juga ingin m apa namanya punya tujuan untuk lebih ep bagaimana sih, eee, hubungan LDR ini, eee, tidak menjadi jarak. Karena memang kita mau serius. Mungkin kamu sudah, punya kesepakatan mungkin ya dengan dengan dengan pacar kamu bahwa untuk hubungan yang lebih serius kan memang banyak tantangannya ya, Kak, ya?
Wah, iya, benar banget, Kak.